Dari Jepang sendiri, wah kayaknya mah semua Jepang ngangenin sih Mas, apa ya, eee, suasananya, mau mau mau maupun di train-nya kadang-kadang desek-desekannya, itu memang ciri khas di Jepang gitu, eee, dan juga kayak view-nya, eee, kayak suara-suaranya, apa, kan suara lift-nya suara apanya gitu kan, dan udaranya juga aku suka banget kebersihannya gitu, Jepang, udah kan aku ke sana juga winter, musim dingin jadi udara dinginnya, itu semua kangeninlah Mas, ngangenin lah, kalau di Jepang Mas, minumannya, makanannya, gitu.
Begitu. Iya. Tapi di sana, pas winter saljunya tebel juga Mas? Apa gimana?
Di beberapa daerah Mas, kalau di kotanya Tokyo, Osaka, dan sebagainya gitu, Kyoto jarang banget bersalju, paling kalau dalam 1, eee, musim dingin gitu 1 putaran musim dingin, paling kayak cuman 1 apa 2 hari gitu sebacaku, itu juga jarang banget, tapi kalo di daerah Nagano, Hokkaido, dan lain-lain itu, eee eee, tebel banget tebel banget, saljunya.
Oke. Oh, oke oke, tapi memang Kakak, sengaja milih winter pas ke sana, apa gimana?
Selalu selalu aku kalau ada negara yang 4, eee, musim aku karena hidup di Jakarta udah panas ya Mas, ya jadi <chuckles> pasti selalu milihnya musim dingin Mas, ke manapun, ke Eropa, ke mana, gitu.
<laughs> Oke, oke. Ah, ya menarik menarik, ini mungkin bisa jadi masukan buat aku nih, kalau ke luar negeri, winter karena di Jakarta, iya bener, panas. <laughs>
<chuckles> Iya. Iya Mas, bener iya gitu <chuckles> mendingan langsung aja musim dingin.
Oke. Iya, betul betul betul. Wah ini, menarik sekali obrolan kita sore ini, makasih banyak ya Kak, udah mau cerita!
Terima kasih juga Mas, iya.